Which is nakakatuwa, di ba. Parang, ah ah, pero although, ah, minsan talaga natural o i ito yung ah mga pinakakomon sa ating mga Pilipino, lalo na sa, ah, lalo na kapwa natin sa kapwa natin Pilipino, talagang magpakita ng ah hospitality kahit, ah, a a ano man yan, o si kahit nga banyaga eh, 'di ba, um, nagpapakita tayo ng, ah, matinding hospila hospitality sa mga kap sa kapwa natin. So, ikaw ba, ah, parang, no'ng ah, ano ba, nung mga panahon na, alam mo yun, nag-i-stay ka sa kanila, pumupunta ka sa kanila, or, ah, tumatambay ka, kahit tumatambay ka lang. May mga tradisyon ba sila o house rules, ah, na sobra kang na-ano, na-surprise at, ah, ah, paano mo ba na-adapt ito, o may tinuturo ba sa'yo, o kailangan mong mag-obserba lang?
Sobra. Oo. Mm. Actually, ano naman sila eh, talagang very religious lang. Talagang 'pag Sunday talagang, magsisimba talaga yung family nila. So, minsan talaga al pero alam mo yun, minsan isasama ka rin nila. Kunyari one-time parang, ah, nakakabi kakabili lang kasi ng sasakyan, so, before pandemic 'to, ah, nakabili sila ng sasakyan. So, ang ginawa hinintay nila na magkaroon ako ng weekend off para pumunta kami ng Manaoag, oo, para makasama ako. Kasi, alam mo ba, 'pag na pinapakil 'pag kunwari may celebration sa kanila, pinapakilala ako ng tatay niya. Anak. "Ay, anak ko 'to. Anak ko 'to", sabi niya, "bunso."
Ah, maganda. Oo, oo. Oo. Mm. Mm. So, para makasabay ka? Mm. Oo. Ah, girlfriend? Ah, akala akala. Ah, okey okey. Akala ko girlfriend eh.
Hindi hindi. Kasi alam niya talagang magkaibigan lang kami. "Bunso namin yan", gagano'n yan tapos sa mga ano naman, sa
Oo, oo. Parang naging part ka na ng family, 'no?
Oo, gano'n. Kaya kahit yung mga tiyahin niya minsan, kilala na ako. Akala nga nila na ano eh, kung san lang nila akala nila ampon talaga ako na do'n ako nakatira. Pero hindi, parang ini-invite lang din naman talaga nila ako. So, yun, very thankful, very religious nung family nila at alam mo yun oo, at saka kahit mag-isa lang yung friend ko na anak, ah, masaya, masaya masaya yung naging buhay niya kasama sila.
Mm. Oo, oo. Mm. Nakakatuwa naman. Mm. Ah